Tức là ví dụ như, ờm, ví dụ như người Việt Nam mình với nhau gặp người Việt Nam mình với nhau thì nói chuyện thì không có cái gì, kiểu, nó hông có cái gì thú vị cả. Nhưng mà nhiều khi ừ, đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà nhờ nhờ như vậy á, nhờ đốc bất đồng ngôn ngữ mà, à, mình cũng cố gắng, xong rồi cái người hàng xóm cũng phải cố gắng là, ờ, ờ, thì tôi sẽ phải nói chuyện chậm lại. Ờ, xong rồi mình chỉ chỉ cần.
Ừ. Ừm, không có cái gì khó hiểu, đúng hông bạn? Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. À, ra vậy. Ừ, tức là ừm, đúng là đúng là cái cách, ưm, bạn nói chuyện cũng thể hiện được cái sự chân thành luôn á. Vậy thì nha, ờ, nếu mà hàng ừm, nếu mà đổi lại đi là sau này, à, bạn có một cái người hàng xóm mới đến gần nhà bạn luôn mà là người nước ngoài, không phải, a, người, à, Việt giống giống bạn hông phải người Trung, mà là một người từ cái đất nước khác luôn, thì bạn sẽ làm gì để để họ cảm thấy được chào đón?
Ừm. Ừm. Ừm.